เออ
อา คนแบบนี้ก็มีนะ มีจริง ๆ แล้วพอเสร็จแล้ว เราก็เลย อ่า สุดท้ายเราก็วาง ใช่ไหมคะ พอเขากำลังจะอ้าปากเราก็วางเลย <chuckles> เราก็วาง ใช่ไหม อา แล้วพอเสร็จครั้งต่อมา เขาก็ยังโทรมาอีก แล้วก็โพสต์ลงไปใน เอ่อ ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเราอะเนาะว่า ช่วงนี้ไม่ว่างรับสายใครเลย เพราะว่าติดงานเยอะจริง ๆ อืม คือใครมีอะไรด่วน ฝากข้อความเอาไว้เลย ก็โทรเหมือนเดิม เหมือนประหนึ่งคำพูดของเรา หรือ
อือฮึ ค่ะ ค่ะ เออ เออ เออ ค่ะ เออ แล้วคุณ คุณ คุณเพื่อน คุณเพื่อนเขาเป็นเพื่อนคุณ คุณ ในเฟซบุ๊กด้วยไหมคะ?
เออ เป็นเพื่อน ใน เฟซบุ๊กด้วย เป็นเพื่อนที่ จริง ๆ ด้วย เออ เป็นเพื่อนโทรด้วย เป็น เออ เป็นเพื่อนที่ทำงานด้วย อะไรเงี้ย อืม ตอนนั้นคือเคยทำงานที่ ที่เดียวกัน แล้วก็เป็นเพื่อนที่ทำงานเนาะ อืม แล้วพอเสร็จแล้ว เอายังไงอะ อ่า เขาก็ยังโทรมา เราก็เริ่ม บางสายเริ่มไม่รับ อืม ค่ะ บางสายก็เริ่มไม่รับ แล้วก็นาน ๆ อาจจะรับ ถ้า อา ใช้ ใช้อารมณ์ประมาณนั้น รับบ้างไม่รับบ้าง อ่า หลัง ๆ ก็คือเขาก็ เอ่อ พอรับ พอรับบ้าง เราก็คุยปกตินะ ไม่ได้มีอะไร อืม แต่ก็คุยแบบว่าสั้นขึ้น สั้นขึ้น แล้วก็บอกว่า โอเค ๆ ติดธุระ อุ๊ย ๆ ๆ ๆ สายเข้า สายเข้า เหมือนแบบสายอื่นเข้า จริง ๆ ไม่มีสายเข้าหรอก ก็ <laughs>
อ้าว เหรอ อะฮะ เออ เออ ค่ะ อืม อืม ๆ รับด้วย รับบ้างไม่รับบ้าง อย่างงี้เหรอคะ? เออ อือ อืม อือ <laughs>
<laughs> คือ คือบางคนเขาบอกตรง ๆ ไม่ได้อะ เข้าใจไหม อ่า แต่จริง ๆ เรามีงานนั่นแหละ แต่ เอ่อ เราก็บอก เอ๊ย ๆ สายเข้าแค่นี้ก่อนนะ อ่า เราก็ว่างไป แล้วก็ไม่ได้โทรกลับ หรือบางทีเราอาจจะรับ เราก็บอกเดี๋ยวโทรกลับ เราก็ไม่โทรกลับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือบางคนเขาก็เหมือนชอบให้เราโกหกมากกว่า ที่จะ ที่จะรับความจริงอะเนาะ
เออ ๆ เข้าใจเลยค่ะ นึกออกเลย อ เออ อืม อืม อืม บอกความจริงเนาะ เออ อย่าง อย่างเพื่อนคุณ เอ่อ ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเนาะ แบบเหมือนกับจริง ๆ แล้ว ก็คือเราพูดตรง ๆ เขาก็ เขาก็ยัง ช ยัง ยังแบบเหมือนกับยังรุกล้ำขอบเขตของเราอยู่ดี ซึ่งแบบเหมือนกับบางที เออ เราพูดตรง ๆ แล้ว ก็ไม่ได้ผล ก็เลยแบบเหมือนกับ อะ ไปใช้วิธีอย่างที่คุณใช้ ซึ่งก็เรียกได้ว่า ได้ผลใช่ไหมคะคุณขา?
ใช่

อืม ค่ะ ก็มีเอายกตัวอย่างง่าย ๆ เลยนะคะที่แบบไม่เข้าใจ เลย ก็คือมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง เอ่อ ก็จะโทร เหมือนโทรจิกอะนะ เขาเรียก ใช้โทรจิกเนาะ ก็คือปกติเนี่ย เออ ตอนที่เราอะ อ่า ยังไม่ได้มีงานเยอะ ๆ หรือว่าเรามีเวลาว่างคุยกับเขาเนี่ยค่ะ เราก็จะรับสายทุกสายที่เขาโทรเข้ามาเนาะ อ่า เราก็แบบเม้าท์มอยกันไป ใช่ไหมค แต่พอวันหนึ่งอะค่ะ เราจะต้องทำงานเยอะขึ้น เราจะไม่มีเวลารับสาย เราก็จะบอกไปตรง ๆ ว่า ช่วงเนี้ยจะไม่ค่อยได้รับสายนะ เพราะว่างานยุ่งมาก ๆ เลย มีอะไรเนี่ยให้ส่งข้อความทิ้งเอาไว้ แล้วเดี๋ยวเราจะโทรกลับ อืม
ค่ะ อืม โทรจิกอะ เออ อา ๆ อา เออ เออ อา อา ค่ะ แล้ว
ก็ไม่ค่ะ ก็ไม่ทิ้งข้อความ โทร
อ๋อ ก็ยัง ก็ยัง ก็ ก็ยังตื้อเหมือนเดิม โทร โทรหาคุณอยู่เหมือนเดิม อ๋อ เหรอคะ?
ใช่ ก็ยังโทร ยังตื้อเหมือนเดิม ก็แบบ เออ บางทีโทร แล้ว แล้วตอนหลังเรา ตอนแรก ๆ เราก็รับ เราก็คิดว่า เขามีเรื่องอะไร อ้าว ก็ไม่ได้มีเรื่องด่วนอะไร ซึ่งเมื่อก่อนน่ะ เราก็รับ เราก็รับคุยปกติ แต่พอเรามีงานอื่นน่ะ พอเรารับปุ๊บมามันไม่มีเรื่องด่วนอะ เราก็เริ่มจะหงุดหงิด ใช่ไหม อ้าว ก็บอก แล้วว่า ไม่ให้โทร คือมีงานอื่นอยู่ อ่า เขาก็โทรแล้วก็ อืม คุย ๆ ไปแป๊บหนึ่ง เออ ๆ แค่นี้ก่อนนะ พอดีมีงาน อะไรงี้ ใช่ไหมคะ อ๋อ ได้ ๆ ๆ ๆ แล้วก็คุยต่อไปอีกพักหนึ่ง อุ๊ย เดี๋ยว คือ แบบมีงาน <chuckles> เราก็ต้องแบบ เออ แค่นี้ก่อนนะ ประมาณ 3 รอบ อืม
อืม ๆ ๆ อืม ๆ <chuckles> <chuckles> ค่ะ อืม ๆ ๆ <chuckles> อ๋อเหรอคะ? กว่าจะวางได้
ใช่ กว่าจะวางได้ ใช่ เออ ขออีกแป๊บหนึ่ง ขอแป๊บหนึ่งได้ไหม? อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะพูดอย่างเงี้ย ขออีกแป๊บหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่ง อ่า อ่า ว่ามา เรื่อง อะไร? <chuckles>
เออ เออ ๆ ๆ
แล้วด้วยความ อ่า ที่เราอาจจะใจดีเนาะ เราก็ อา ๆ ว่ามา เรื่องอะไร? อ่า เขาก็เล่าไปอีกแป๊บหนึ่ง อ่า ๆ โอเค โอเค งั้น งั้นเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะ แล้วเขาก็ยังเหมือนแบบ อืม ได้ ๆ ๆ แล้วก็ไม่วาง
เออ เออใช่ คุณ อืม อือ ๆ เหมือนเดิม